えっと、もう最近というか、もう、かなりもう、こ数年そうな感じなんですがはい、夜夜寝るのが2時とか3時くらいになってまして、はい、はい、なんか本業の教えてる仕事の後に、なんか夕飯挟んで、ちょっと自分のなんか、長期的なプロジェクト的な仕事をなんかやってて、で、それが2時さんまあ、なんか調子に乗ってたりすると3時くらいまでやったりはい。
うんうん。 ああ、もうすっとだったんですね。 お、結構遅めのお時間ですね。 ああ、なるほど。 結構、遅くまでになっちゃうんですね。はあ、なるほどです。確かにね、夜遅くなっちゃいますとね、朝にも影響しちゃいますものね、どうしてもね。なるほどです。じゃ、その教えられてるお仕事は、大体何時ぐらいに終わられてるんでか？
はい。 それはああ、それは、じ夜10時くらいに終わってまね。
じゅうじぐらいに終わられて、でその後ご飯食べて、で、何かこうご自身でプロジェクトをされているっていう
うん。 はい。 うん、そうですね。
ああ、なるほどです。じゃ、その寝るお時間って、もうちょっと早めにすることって難しそうなんですか？
はい。 おおえすね、ま、2時とかまあ、なんかほんとに疲れている時にま、が1時間1時30分とかにするくらいですかね、なんかそれはもう、それをもうやらないもうどうしても疲れきってやらない。やらないって決めてもなんかなんか、その場合でもなんか惰性、その夕飯後のこう惰性で12時からダララして、結構12時30分とか1時近くになってしまうのは、ちょちょっと、その辺変わらないですね、なんか
うんうん。 はあ、なるほど。 はい。 はあ、その12時、1時30分ぐらいになってしまうっていうのは、お仕事ししながらってことですか？それともこうゆっくりしてて、ダラダラしてたらそのお時間になっちゃったって感じですか？
えっと、もしその夜のプロジェクトをしない時は、その、ダラダラで、ま、だダラダラというかなんか、だ惰性的にその、のにそゆ普段開始する時間がじゅうにじくらいなので、で、その前にもなんか、その、寝る前の準備とか、そういった夜にしなきゃいけない雑情みたいなのもやったりしてるんで、ま、それがね、延長でちょっともうその区切りがないんだたちょっと伸びて、なんか12時30分とか1時とかになま、ね。
うんうん。 うんうん。 ああ、だらだらだよね。うんうんうん。 はい。 ああ、うん。はい、ね。 ああ、なるほど。 ああ、そうなんですね。で、ま、日によっては、その後のプロジェクトに時間を使うっていう時もあるんですね。ああ、ううん。
はい、まあ、できるだけね、うん、それがまあ、じす実質的な本業みたいな感じなので、うん。
あ、そうだったんですね。
あの、お金が稼ぐ面では、その教える方なんですけど、なんか、自分の人生的にな本業としてはそっちの方が、メイン、めめメイしていきたいなっていうお時期ははい。
はいはい。 ああ、こう充実をああ、これからメインにされていきたいのが、その夜遅めの時間帯の方なんですね。なるほどです。では、その例えばね、その本業にされたいっておっしゃってたプロジェクトをやった後に寝て、そうすると次の日の朝ってだいたい何時ぐらいに起きられてますか？
うん。 はい。 はい。